Siguro ang ang dapat na itanong nila talaga is kung talagang interesado pa talaga sila dun sa sa pinag-aaralan nila kasi alam mo ito ha, gusto ko sanang magkaroon ng skills ng pag-gawa ng website, yun. Naga nag-try ako mag upskills pero dun sa online lang sa TESDA online kasi libre dun eh. Pero alam mo nung sinisimulan ko na interesado naman ako pero minsan yung mga ano, yung mga para bang, ah, tawag dito, mga resources doon hindi siya available.
<chuckles> Wow, mm. Mm. Okey. Libre siya pero hindi available yung resources?
Kaya kumbaga nawawalan ako Oo yung, ah, meron kasi yung edad iba dun ng mga link na sabi mag, ah, i-click mo lang to tapos mag-oopen siya ng panibagong website para dun ka mag-sign up para sa free access ng mga para bang hosting web, hosting, nung tinry ko ayaw namang gumana kaya siguro para bang sabi ko ano ba ito? Oo interesado ako pero dun napigilan kasi merong mga instances na yun nga na parang mayroong, ah, balakid na wala, walang free hosting eh, siyempre, ah, mag-start pa lang naman ako nag-aaral pa lang ako ka alangan naman na bumili kaagad ako ng ano, ng hosting website di ba? So hindi naman ako hindi naman pwedeng ganon kaya kumbaga parang yun siguro maaaring may ganon silang mga ma-encounter kaya siguro hindi sila, ah, makapag-patuloy yun. Siguro ang itanong mo itanong mo sa kanila magsu-switch na ba ako ng interes, o hindi? Parang ganoon siguro. <laughs>
Hmm. Yun lang, oo. Mm. Mm, oo may mana mm, ah. <laughs> Mm. Oo ganyan so pag-iisipan din at yun nga katulad ng sinabi mo minsan may mga balakid eh. Katulad nga ng mga resources paano nga paano ko naman nga mag-start pa di ba marami rin ganun minsan nag-o-offer ng mga bagong ay I mean mga bagay-bagay na pwede mong gawin pero pagdating mo naman dun ang dami rin namang dine-demand na ida-download, yung iba may bayad. so <chuckles> parang
Mm. Oo. Mm. Oo. Kaya di ba?
Di ba? Dun ka na mahihirapan talaga at mag-iisip ka sa sarili mo kung go-go ka pa ba o hindi ma di ba pero ayos yan ayos yung binigay mong tips. Sa sa tingin mo naman ba paano naman tinuturo sa sarili yung, ah, parang pag-a appreciate ng mga small wins? Kasi yung iba parang ano eh, nakatingin lang dun sa ano eh, sa dulo nung gagawin nila, di ba? Meron nga small wins ikaw paano sa nakakatulong yung ganyan?
Eh mm. Mm. Mm. Ah, oo nga naman, mm.

Siyempre nakakatulong sa'kin yan kapag may naa-accomplish ako, katulad nalang dun sa Gorgias. Hindi ko talaga alam yung Gorgias, kasi nung naghahanap akong trabaho, kasi gusto ko nga freelancing nalang ako, o kaya, ah, work from home. Eh, ang dami nalang sinasabi na, um, "Must have this Gorgias", tapos slack kung ano-anong mga application. So, inisa-isa ko nag-aap nag-a-upskill ako. So, sa pag-a-upskill ko nakikita ko ay, "Ay ganun pala, ganun pala kadali itong Gorgias. Gan'to lang pala kadali i-manage 'to. Gan'to lang pala i kadaling i-edit ang parang customer account nito," ganoon. So, sa pag, ah, sa gano'n talagang na-appreciate ko small wins na yun para sa'kin yung malaman ko yung first step, hanggang sa second step, hanggang sa makuha ko yung certification, hanggang dun sa advance level ng certification. So, kumbaga yun, ah, talagang small wins na yun, oh, actually big wins na yun para sa akin, di ba?
Mhm. Dami. 'Yon, ja mm. That's the spirit, 'di ba? Dapat ipinagdidiwang din yun, yung nakakausad, 'di ba? Yung parang hindi nagi-stay sa step one, yung parang, oo, kahit wa kahit step 1 1/2 umusad ang ang iyong goal kaya maganda yan dapat sine-celebrate din yun. Eh, ikaw ba kapag nawawalan siyempre 'di mo maiiwasan 'no, minsan nawawalan ng gana, eh. Ano yung strategy na sa tingin mo epektibo para maibalik yung momentum mo at mag-start ka ulit dun pa sa mga next step at ituloy yung mga susunod pa?
Mm. Oo. Oo. Tot totoo 'yan. Mm. Mm. Mm. Ang ginagawa ko naman, siyempre kapag ako'y para bang, ah, nawawala sa momentum, ah, siyempre ang gagawin ko magre-rest muna ako, papahinga. Ah, baka naman kasi nao-overload na yung utak ko, 'di ba, dun sa information kababasa, kate-test, 'di ba? So, ah, mas maganda magpahinga muna, um, "Take a break, have a Kitkat," gan'yan, 'di ba? <laughs> Magtsokolate ka, ayon. Baka sakali pag, ah, after mo makapag-relax yun, and then pagbalik mo sa computer, or sa pag-aaral mo ng skills na yun, yun baka, ayun, um, ma mas masigla ka na at mas mapagpatuloy mo pa yung ano pag-aaral mo, 'di ba?
Mhm. 'Yun, 'di ba? Sure. <laughs> Oo, 'di ba. Importante dapat kailangan talaga kahit papaano ay may break, kasi nga pag nagsisimula din 'di ba, may tension pa yan, eh, sa umpisa. Kaya dapat hahanap ka ng mga pagkakataon para makaha makabalik dun sa momentum at pag napapagod na yung mata, yung utak, kasusulat, pagkata-type 'di ba? Sabi mo nga, eh, mag-chocolate muna tapos bumalik na lang ulit.
Totoo naman. Mm nga. Mm. Tama. Oo, mag-chocolate ka muna. <chuckles> Tama.
'Di ba? Tas yung isip, hmm. Salamat nga pala sa lahat ng mga tips mo, ah, sa uulitin talaga, mm.
Mm. Mm, man. Walang anuman. Maraming salamat din sa iyong pakikinig, at paalam.